जी, मुझे एक सलाह लेनी थी आपसे कि जब भी मैं कोई प्रेज़ेंटेशन देता हूँ या मीटिंग होती है, उसमें मुझे बोलने के लिए, कोई सुझाव देने के लिए कहा जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और मुझे ऐसा भी महसूस होता है, कि जो मेरे अंदर आत्मविश्वास है, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में, कई बार जो आस-पास में जो मेरे लोग बैठे होते हैं ऑफिस के, वो लोग मेरा मज़ाक भी उड़ाना शुरू कर देते हैं, वो हँसते हैं मेरे पे कि इसको प्रेज़ेंटेशन देनी नहीं आती। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
हुँ, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ और सच में ऐसा जब होता है तो वाक़ई में देखिए काफ़ी अ, स जो स्थिति होती है, वो थोड़ी-सी अजीब हो सकती है और मैं आपकी बात भी समझ पा रही हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो अ, जो आप कार्य करते हैं वो किस तरीके का है और जब आप प्रेज़ेंटेशन देते हैं तो अ, क्या पूरी तैयारी के साथ जाते हैं? आपका मतलब आत्मविश्वास क्या कहता है जब आप अ, प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते हैं तो?
हाँ। जी, देखिए मेरा जो काम है, वो डेटा एंट्री का है और दूसरी चीज़ कई बार मुझे एक्स्ट्रा भी काम मिल जाते हैं। जैसे कि अभी कभी-कभी होता है ना, कि पूरा जो फीडबैक है, वो देखना होता है। ऐज़ ए टीम लीडर कभी-कभी मुझे अपॉइंट कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि जो सबने काम किया होता है, उसको एक तरीके से उसका पूरा जो अ, रोल है, वो मेरे ऊपर आ जाता है कि इसको सब सारी एंट्रियों को चेक कीजिए। आप इन्हें देखिए कि ये सही हैं या गलत हैं, और उसके बाद जब मैं उस डेटा को अपने जो बॉस हैं उन्हें दिखाता हूँ, अपने ओनर को
अच्छा। हुँ। उ, जी।
तो वहाँ पे मुझे थोड़ी-सी दिक्कत अ आती है कई बार कि मैं उनके सामने बोलने में थोड़ा-सा झिझकता हूँ। ऐसा मुझे महसूस होता है कि कोई घबराहट या बेचैनी-सी एक मन में होने लगती है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ।
उ, जी। मैं समझ पा रही हूँ और अ, देखिए जिस तरीके का आपका काम है, आपने बताया कि कभी-कभी आपको लीड करना पड़ता है और नहीं तो आपका डेटा एंट्री का काम है। तो इससे थोड़ा-सा मुझे जो प्रतीत हो रहा है कि शायद यह मौका जो है प्रेज़ेंटेशन का ये आपको कभी-कभी मिलता है। है ना? तो न ये भी मुझे बताइए कि अ, आपको घबराहट किस चीज़ की होती है? मतलब आपको तनाव किस चीज़ का होता है कि मतलब आप उसे अच्छा नहीं कर पाएँगे? आपको अ, जो आपको काम दिया गया है, वो ज्ञान जो है, मतलब उससे संबंधित जो आपके पास ज्ञान है अ, उसकी आपको कमी लगती है। मतलब क्या आपको क्या लगता है कि मतलब आपको परेशानी क्या आ रही है? या फिर ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि हम अ, जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें बात करने में हमारे पास सब कुछ ज्ञान होता है, लेकिन बात करने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। तो मतलब आपके साथ क्या समस्या है? अगर हम अ, सही रूप से और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट अगर हम जानना चाहें तो?
हाँ। जी। जी बिल्कुल। हुँ। जी, देखिए, ऐसा होता है कि मुझे जो मेरा काम है, उसके उस उससे संबंधित तो मुझे पूरी जानकारी है और जब भी मैं अपना काम अपने बॉस को या जो भी मेरे मैनेजर्स होते हैं उन्हें दिखाता हूँ, तो मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा सारा जो काम होता है, वो एकदम परफ़ेक्ट होता है, एकदम सही होता है। लेकिन जो मुझे घबराहट या बेचैनी जो मैं क कहूँगा, वो मुझे इसीलिए होती है कि, जब मुझे किसी से आमने-सामने बैठ के डिस्कशन करना होता है तो मेरी थोड़ी-सी ना अंग्रेज़ी कमज़ोर है, जो मैं अंग्रेज़ी में बोल नहीं पाता हूँ। तो इस वजह से मुझे कई बार जो आत्मविश्वास नहीं मिल पाता है कि जब आपके अंदर कोई कमज़ोरी होती है किसी चीज़ को लेके, तो आप अनकम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। तो वही मेरी घबराहट का सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि मैं उन लोगों के सामने ऐसा महसूस करता हूँ कि यार, ये अगर अंग्रेज़ी में मुझसे कुछ पूछने लगे तो मैं इनको जवाब कैसे दूँगा और जब मैं बोलने की भी कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे मैं कहीं न कहीं एक, अटकाव जो होता है, वो आने लगता है। तो इस वजह से मैं फिर बीच में ही रुक जाता हूँ।
ठीक है। अच्छा। समझ सकती हूँ। उम, बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ। आपको ज्ञान सही है लेकिन कहीं न कहीं वो अंग्रेज़ी के चलते आपको दिक्कत हो रही है। अच्छा, मुझे बताइए कि अ, कितना आपको जब आप कितने लोग होते होंगे जब जिनके सामने आपको प्रेज़ेंटेशन देनी होती होगी या बताना पड़ता होगा, मीटिंग करनी होती होगी, वो लगभग अ, कितने लोग होते होंगे और क्या वहाँ सभी लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं या जो आपका माहौल है वहाँ का, वो हिंदी-अंग्रेज़ी दोनों मिक्स हैं? मतलब किस तरीके का माहौल है?
जी, बिल्कुल। जी, देखिए, वैसे तो हिंदी-अंग्रेज़ी दोनों भाषाएँ बोली जाती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अ, हाँ, वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती या हिंदी वो लोग समझते नहीं हैं। लेकिन जब प्रेज़ेंटेशन का वक़्त होता है, तो जितने भी बड़े-बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, मैनेजर्स हैं या फिर जो ओनर्स हैं, वो लोग बैठे होते हैं या जो प्रोजेक्ट किसी कंपनी से लिया गया है, उस कंपनी के भी कुछ लोग आते हैं। तो उन्हें वो सारा वर्क समझाना होता है कि आपने ये किस तरीके से किया है, आपने क्या इसके लिए पैरामीटर्स इस्तेमाल किए। तो वो दिक्कत सबसे बड़ी आती है और जब दूसरी कंपनी के कुछ लोग आते हैं, तो उनके सामने हमारी भी अ अ, कंपनी या ऑफ़िस के जो लोग होते हैं, वो फिर आपस में <chuckles> इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे जब मुझे प्रेज़ेंटेशन देने के लिए कहा जाता है, समझाने के लिए कहा जाता है, तो मुझे घबराहट होने लग जाती है।
हुँ। अ, जी। जी। उ समझी। समझी। हुँ, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। अ, आपकी जो ये घबराहट है देखिए बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ और थोड़ी-सी जायज़ भी है, जिस तरह से आपने बताया कि इतने बड़े-बड़े मतलब ऐसे लोग होते हैं जो अंग्रेज़ी में ही समझ कुछ लोग होते हैं बाहर के क्लाइंट हैं, तो वो अंग्रेज़ी ही समझते हैं। अच्छा अगर अभी की मैं बात करूँ, तो क्या कभी आपने कोशिश की है कि कुछ ऐसा करने की, कि हाँ, अगली बार जब मैं प्रेज़ेंटेशन दूँगा तो अ, होता है ना, कि हम सुधार करने की भी कोशिश करते हैं, जहाँ हम ग हमें घबराहट होती है, तो मेरे से बात करने से पहले आपने कोई तरीके अपनाए हैं ऐसे?
जी। हाँ। जी, बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसके पास बैठता हूँ, मैं प्रेज़ेंटेशन के तरीके सीखता हूँ। वीडियोज़ वगैरह भी देखता रहता हूँ, कि किस तरीके से प्रेज़ेंटेशन दी जाती है। लेकिन वो जो चीज़ है, मुझे सिर्फ घबराहट इसी वजह से अ, ज़्यादा होती है कि, मैं अंग्रेज़ी बोल नहीं पाता सही से और उसको मैं सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ हालाँकि, जिससे कि मैं अपने अंदर कुछ सुधार कर सकूँ। पर धीरे-धीरे ही मुझे लगता है कि ये चीज़ व अब मेरे अंदर आ पाएगी, जो परफ़ेक्टनेस है अंग्रेज़ी को लेके। जी, तो फिलहाल तो वही दिक्कत है।
जी। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। बिल्कुल सही बात है। जी, बिल्कुल सही। जी। अच्छा, आपने कहा कि आप कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज़ी सीखने की और आप मुझसे सलाह किस विषय में चाहते हैं कि आप किस तरह से अंग्रेज़ी को सीखें या हिंदी में ही अगर आपको बात करनी है तो किस तरह से बात करें? आत्मविश्वास कैसे बनाएँ हिंदी में अगर आपको बनाना है? थोड़ा-सा मुझे बताइए कि आप मुझसे जो सलाह चाहते हैं, वो किस से संबंधित चाहते हैं, अंग्रेज़ी सीखने से संबंध जी।
जी, मुझे स उम, मुझे आपसे जो सलाह लेनी है, वो यही लेनी है कि प्रेज़ेंटेशन या मीटिंग के दौरान जो मुझे घबराहट होती है अंग्रेज़ी तो देखिए एक मुद्दा ऐसा हो गया कि वो मुझे आती नहीं है। तो वो तो चलिए, मैं सीख भी सकता हूँ। लेकिन वो जो एक घबराहट होती है, जब मेरे सामने 8 से 10 लोग एक साथ बैठे हों और उनके बीच में खड़े होके अचानक मुझसे बोलने के लिए कहा जाए, तो वो जो घबराहट है, वो जो आत्मविश्वास की कमी मेरे अंदर है, उसको मैं कैसे सुधारूँ?
हुँ। उहुँ, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ और देखिए, आपकी स्थिति-परिस्थिति मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ और देखिए, एक सामान्य-सी बात होती है कि जब हमें जो चीज़ अच्छे से आती है, उस भाषा में जब हमें नहीं बोलना होता, किसी और भाषा में हमें बोलना है या उसका भी दोनों का प्रयोग करना है कहीं न कहीं क्योंकि हो सकता है कि देखिए, आप हिंदी में अच्छा बोल सकते हैं और आप बोलेंगे। लेकिन सामने वाला अगर नहीं समझेगा तो आपसे वो अंग्रेज़ी में ही प्रश्न पूछेगा। भले ही आप उसका हिंदी में उत्तर दें, लेकिन कहीं न कहीं समझना तो आपको होगा ही। तो देखिए, मैं आप अ, जो आपकी जो घबराहट है ना, ये इसके चलते ही है जो आपने खुद ही बताया। ये आपकी जो अंग्रेज़ी की समस्या है, आप पहले ही सोच लेते हैं, कि मतलब मुझे क्या कैसे बोलूँगा मैं, अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगा, कैसे करूँगा। ये आपके मन में जो विचार है ना, यही आपकी घबराहट का असली कारण है, कहीं न कहीं और एक काम तो आप कर ही रहे हैं, अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अंग्रेज़ी सीखने के लिए आजकल अगर मैं देखूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल बहुत सारे ऐप्स भी दिख रहे हैं अ, जिसमें कि आपको घबराहट भी नहीं होगी। कुछ भी बोल सकते हैं आप वहाँ पे क्योंकि आप सीखने ही जा रहे हैं। फ़्री के भी ऐप्स हैं और कहीं न कहीं अगर आपको बहुत अच्छे से सीखनी है तो दूसरे ऐप भी हैं। थोड़ा समय निकाल के आप कर सकते हैं उन चीज़ों पे और मुझे लगता है कि अ अ, अंग्रेज़ी सीखने की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा लोग कहते हैं ना कि जिस माहौल में हम रहते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं कहीं न कहीं। तो जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आप बोल नहीं पाएँगे तो कम से कम उनको सुनके आपकी वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये आप कर सकते हैं और सीख तो आप रहे ही हैं, उस पे तो आप दिशा पे हैं ही और घबराहट के लिए अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो आत्मविश्वास देखिए ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी आती है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं हो सकता और आपने कहा कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ हिंदी भी भाषी लोग हैं। मतलब हिंदी में भी आप प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं, है ना? तो देखिए, शायद ये आपको अजीब लगे लेकिन बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी, कि आप जब भी मीटिंग में जाएँ देखिए, अंग्रेज़ी आप इतनी जल्दी तो नहीं सीख जाएँगे। हो सकता है कि मीटिंग आपको अभी करनी पड़े। उस पे आप कार्यरत रहें, जो आप कर रहे हैं एक साइड में। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बताऊँ तो जब भी आप मीटिंग में जाते हैं ना, सबको पता होता है कि हाँ, इस इंसान को हिंदी बोलनी आती है, अंग्रेज़ी नहीं आती है और अच्छे से नहीं आती अगर आती भी है तो। तो देखिए, सबसे पहले जब आप मीटिंग की शुरुआत करते हैं ना, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलें, पूरे गर्व के साथ बोलें कि, "मैं ये जो प्रेज़ेंटेशन देने वाला हूँ, मैं आप लोगों को हिंदी में समझाऊँगा और उम, लेकिन प्रेज़ेंटेशन की जो मेरी तैयारी है, वो बहुत अच्छी है। मैं ज़रूर आपको इसके जो कॉन्टेंट हैं, जो चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे से मैं बता पाऊँगा। तो आप सभी लोगों का मुज़ साथ चाहिए होगा मुझे और मैं पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ अंग्रेज़ी में। अ, लेकिन फिर भी अगर मैं हिंदी में दूँ तो आप लोग अ, थोड़ा-सा मुझे संभाल लीजिएगा।" कभी-कभी ये जो माहौल होता है ना, जो ये लाइनें होती हैं, ये जो आत्मविश्वास होता है इन लाइनों से, ये अलग ही आपको अ, कॉन्फिडेंस देगा और मुझे नहीं लगता कि आप जब ये आत्मविश्वास के साथ ये 2 लाइनें बोलेंगे ना मीटिंग में खड़े होके, तो मुझे लगता है कि सब लोग आपको सकारात्मक रूप से ही लेंगे।
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ। जी।
और कहीं न कहीं आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो लोगों को लगेगा कि हाँ, ठीक है, इसे नहीं आता तो ये घबरा नहीं रहा। ठीक है, नहीं आता तो खुले में बोल रहा है कि हाँ, मुझे नहीं आती है। तो आत्मविश्वास इससे ना बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। और आप अपनी पूरी प्रेज़ेंटेशन जब हिंदी में देंगे, आत्मविश्वास के साथ देंगे ना, तो जो उसका कोर है, आपकी प्रेज़ेंटेशन का जो बारीकियाँ होती हैं, उसको आप बहुत अच्छे से समझा पाएँगे। और अ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है जब आप किसी प्रोजेक्ट को अ, किसी के सामने रख रहे हैं, आपको डील करनी है तो वहाँ पे ये नहीं देखेगा कोई कि आपने अंग्रेज़ी बोला कि हिंदी बोला। वो तो बाद की बात है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, जिसका आपने कहा कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। तो आप ना उसको समझाने पे ज़ोर दीजिए। आप ये ज़ोर मत दीजिए कि आपको अंग्रेज़ी में बोलना है, अंग्रेज़ी में जवाब देने हैं। वहाँ से कॉन्शसनेस अपनी हटा लीजिए और सिर्फ अपने काम पे फ़ोकस करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपका काम अगर अच्छा होगा और वो काम लोगों को पसंद आएगा तो आपकी जो ये वाली कमी है ना, अंग्रेज़ी और हिंदी वाली, इसको कोई ध्यान भी नहीं देगा। 1-2 प्रेज़ेंटेशन के बाद तो भूल ही जाएँगे लोग कि ये अंग्रेज़ी में नहीं बोलता है औ सबको पता चल जाएगा कि ये आपका व्यक्तित्व है कि ये हिंदी में ही बात करता है और ठीक है ना, हिंदी में बात करते हैं तो गर्व महसूस होना चाहिए। हमें आती है हिंदी, हम हिंदी में बोलेंगे और समझ हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो वहाँ पे जो अंग्रेज़ी में ही बात करता है, तो उसकी चीज़ों को आप समझने की ज़रूर कोशिश करिए क्योंकि वहाँ पे फिर थोड़ा-सा उस इंसान के लिए एम्बैरसमेंट हो जाएगी कि उसकी बातों को कोई नहीं समझ पा रहा है। है ना?
जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। जी, अ
तो इस तरह से देखिए, लगता है कि आप अपना आत्मविश्वास अभी के लिए तो बना ही सकते हैं और अगर एक बार आपको एक अच्छी प्रतिक्रिया मिल गई ना किसी मीटिंग में, तो फिर आपका आगे के लिए तो और भी ज़्यादा आपका जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ जाएगा। फिर आपको डर ख़त्म ही हो जाएगा ये आपके जीवन से।
हाँ। जी, ज़रूर। मैं इन बातों का ध्यान रखूँगा और आपने मेरी परेशानी को इतने बढ़िया तरीके से सुना, समझा और इतने अच्छे मुझे सुझाव दिए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। मैं यहीं उपस्थित हूँ अगर आगे भी आपको सलाह की आवश्यकता हो और मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हुई आपकी मदद करके।
जी, ज़रूर।